باقول لك إيه، أنا في حتة موضوع حاليًا، يعني هو كان شاغلني الأول، دلوقتي بقى شاغلني زيادة وعارف بقى مؤرقني جامد، صراحة مخنوق منه جدًا وكنت عايز أفضفض معاك شوية، يعني أنا أهلي أنا متخرج أهو بقى لي سنتين، أهلي بقى عارف أنت اللي هُم عمّالين يزنّوا عليّا وعلى دماغي ومش سايبينّي في حالي، الفترة دي بالذات عشان أنزل أنزل اشتغل في المهنة اللي هُم كانوا متوقعين إن أنا أتخَرّج وأشتغلها، وحرفيًا الموضوع يعني من غير م بجد أفوَرَة معاك أنا الموضوع بقى، عارف عامِل لي صُداع في دماغي كده ودوشة، ومش عارف أعمل إيه منهم، وعارف أنت اللي هو بصراحة أنا عايز أفضفض معاك شوية كده يعني في الموضوع ده، يمكن أحِس إن أنا بقيت أحسن شوية.
فاهم ده فعلًا يعني وعندك حق فيه برضه، إن أنت لما تخَلّص أنت مثلًا لما تخَلّص الكُلّية بتاعتك والمفروض بقى إن أنت تشتغل وهُم عايزينك تشتغل نفس الحاجة، يعني اللي هُم مدَخلينك الكُلّية علشانها، فهُم بيبقى لهم مثلًا نظرة كده معيّنة اللي هو عايزينك تدخل ال الح الكُلّية دي علشان تطلع مثلًا حاجة معيّنة وبيبقى يعني ساعات برضه يعني أنت طالما بتقول إن أنت عندك عندك شغل تاني أو أنت حابب إن أنت تشتغل شغل تاني، مش حابب إن أنت تشتغل في الشغل ده، فأنا فاهم ده طبعًا كويس. بس خلّيني برضه كده أسألك سؤال يعني، هُم عايزينك تشتغل يعني يعني عايزينك تشتغل إيه بالضبط، وتوقعاتهم إيه مثلًا للشغلانة دي؟
أيوه، أيوه. والله بُص، يعني أنا هم عايزينّي أشتغل في المهنة بتاعتي، أنا خرّيج من كل خرّيج كُلّية حقوق، فهو عايزينّي أشتغل بالحقوق مش عايزينّي أشتغل في الوظيفة اللي أنا شغّال فيها. والله أنا شغّال حاليًا يعني أنا عشان ما أكدبش عليك برضه، أنا شغّال حاليًا تقدر تقول مثلًا شُغلانتين أنت فاهمني، آآ شغّال الصبح آه، ماشي ما أكدبش عليك يعني الوظيفة بتاعة الصبح مش اللي هي يعني الجامدة اللي هي الواو يعني ولكن أنا شغّالها عشان اللي هو ب بارفّه فيها عن نَفْسي فاهمني، فهُم عايزينّي وف شغّال بالليل برضه شُغلانة تانية كده زي ما تقول بتجيب لي فلوس، وبتجيب لي دَخْل. هم عايزينّي بقى أسيب الشُغلانة الأولانيّة اللي أنا سايبها ويقولوا لي: "انزِل في المحاماة وانزِل الم المهنة بتاعتك اللي أنت الأساس بالنسبة لك." عشان تبقى بَدَل الشُغلانة الأولانيّة، أصل هي كده، كده ما دام محصّلة بعضها وده مكان ده، يعني عارف اللي هو إيه، "ده مرتّبها قليّل وأنت كده، كده هتنزِل في المُحاماة هتبقى مرتَّب قليّل، فانزِل الوظيفة بتاعتك." المشكلة بقى إن هم مش فاهمين إن أنا أصلًا ما كنتش عايز أشتغل في المُحاماة. يعني حتّى أنا كنت في أيام الجامعة، أنا جِبت تقدير، هو ده أكبر على فكرة عشان تاخُد بالك بقى، ده أكبر سبب مخلّيينني عايزين متوقّعين ليّا إن أنا أشتغل في المهنة عشانه، لإن أنا جِبت تقدير في ال4 سِنين، كنت جايب تقدير كبير، فهُم بقى متوقّعين إن أنا هاتخرَّج واروح أشتغل فال بالمُحاماة بقى، هم كانوا متوقّعين كده. الفكرة إن أنا ما ما جاتش دماغي، أنا بالعكس أنا كنت دايمًا شايف وأنا في الجامعة إن أنا أصلًا المهنة دي مش عايزها، المهنة دي مش شبهي دلوقتي أو عارف أنت اللي هو مش fit عليّا أو مش مُلائمة ليّا فاهمني، دايمًا باقول لنَفْسي حتّى ب وكنت باقول لاصحابي باقول لهم: "المهنة بتاعة المُحاماة دي آخِر مهنة هاشتغلها لو ما لقيتش مِهَن خالص حرفيًا." يعني باقول لهم إن أنا قُلت لهم: "ده أنا كن ده أنا ممكن أشتغل زي ما تقول كده مأذون ولا إنّي أشتغل في المُحاماة." يعني أنا كنت باقول لهم كده فاهم قصدي، كنت باقول لاصحابي كده. فأنا بالنسبة لي يعني آخِر حاجة، أنتم ليه بقى عايزين تضغطوا عليّا وليه عايزين أخُشّها؟ طَب أنا أنا أهَم حاجة أنا عايز إيه مش أنتم عايزين إيه. يعني فاهم الفكرة، أنا محتاج إيه، أنا يعني أنتم ما بصّيتوش ليّا، أنتم بصّيتوا وكل واحد بَص لنَفْسه وبَص للي هو محتاجه وبَص إن أنتم عايزين إيه، بس أنتم ما شُفتوش أنا محتاج إيه فاهمني، فالموضوع ده بقى مضايقني أوي. إمم.
حاسِس بيك طبعًا. أنا فاهمك طبعًا. أنا حاسِس بيك طبعًا وفاهمك كويس. يعني هو الفكرة بس إن هم عايزينك أنت تشتغل حاجة أنت مش حابِبها، هم مش مُدركين بقى قد إيه أنت مش حابِب إن أنت تشتغل في المجال ده، بس هو يعني شايفين إن أنت مناسب لل للشُغلانة دي بسبب إن أنت جِبت تقدير عالي، بس هم م يعني مش واخدين بالهم من حتّة إيه، إن أنت يعني لو اشتغلت الشُغلانة دي مش ه يعني مش هن أنت عشان مش حابِبها، فأنت مش هتقدر إن أنت تكمِّل فيها، وزي ما بيقولوا ما فيش حد بيعرف يشتغل شُغلانة هو مش حابِبها، يعني بتلاقي الموضوع كده مُعقَّد بالنسبة له، تلاقي ممكن فجأة كده تلاقيه ساب الشُغل. وطبعًا بقى شايفين إن أنت يعني ب إن أنت بتشتغل الصبح وشُغلاتك بتاعة الصبح دي هي مش بتجيب دَخْل كبير، فعايزينك تبدِّلها ب بالمُحاماة وكده، بس يعني فاهمه إنه يعني أنا فاهم طبعًا شعورك يعني وإن أنت قد إيه متضايق، بس يعني كنت برضه عايز أقول لك يعني أنت ليه مثلًا ما فكّرتش يعني إن أنت تبدِّل مثلًا شُغلانة عن التانية أو مثلًا إن أنت تخُش تجرّب حاجة تخُش تجرّب المُحاماة دي؟ والّا هي المُحاماة اللي إن أنت مش عايز تجرّبها خالص حتّى مش عايز يعني تخوض التجربة دي؟
بالضبط كده. أيوه أي أيوه، بالضبط كده. والله هاقول لك، بالضبط، أنت كويس إن أنت ل ذكرت الجُزئية دي، أنا أصلًا كان ليّا تجربة مع المُحاماة بقى، يعني لَك أن تتخيّل إن أنا أصلًا جرّبتها، يعني عارف أنت اللي هو هُم حتّى لمّا بيقولوا لي: "طب جرّب" وبتاع، قُلت لهم: "طب ما أنا جرّبتها قبل كده." هُم ناسيين أصلًا، أنا كنت في أيام الجامعة، لمّا كنت في تانية جامعة، أنا ب خالي محامي، فأنا نزلت معاه فترة 3 أسابيع في ال في ال في المحاماة وبتاع، عايز أقول لَك قرِفت، حرفيًا أنا تقريبًا كرِهت الشُّغل بحالُه، بسبب ال3 أسابيع اللي أنا نزِلتهم، آآ، شوف أنا كنت حابب الكُلّيّة، وكنت حابب المجال
يعني أنت أصلًا مش حابب الكُلّيّة خ مش حابب الشُغلانة أصلًا خالص.
آه، بالضبط أنا كان كان ليّا أصلًا يعني أنا إذ كان بسبب التجربة السابقة دي، كان إن أنا رُحت ورُحت محاكم وبتاع، وكان حتى أسلوب خالي معايا ما كانش اللّي هو يعني، فاهم قصدي، يعني خالي مثلًا كان يدّيني القضية أو مش القضية يعني أنت فاهم، هو كان في البداية خالص أنا واحد لسّه نازِل لَك أوّل يوم، فاهم، فتقول لي هاعمل إيه، لأ، هو بكل بساطة راح ادّاني كده ورقة، قال لي: "روح هات لي القرار ده من المحكمة الفُلانية." "طب أروح المحكمة إزاي؟ أعمل إيه؟" قال لي: "ما أعرفش، أنت روح أنت واتصرّف." <tsk> يعني مش عارف السبب حتى، هو يعني هو عمل كده عشان هو يعني عايز يعلّمني والّا عايز يدرّبني، والّا هو يعني عمل كده اللي هو مش مُهتم، فاهم قصدي، فحسّيت إن التجربة دي أصلًا قافلاني من المهنة، يعني ما لو أنا هاكدِب بقى لو أنا تمام اقول لَك الصراحة برضه، حسّيت إحساس لحد دلوقتي كده إن هو فعلًا ام التجربة دي قفلتني من المهنة، خلّيتني مش طايق المهنة، آآ كنت كاره شكل المحكمة، باقول لَك 3 أسابيع يعني، تخيّل 3 أسابيع اشتغلتهم بس كرّهوني في المهنة، أمّال لو قعدت بقى شهر والّا قعدت شهرين، كان حصَل إيه معايا، أنا كان زماني تقريبًا كنت ممكن أحُوِّل من الكُلّيّة بسبب الموضوع ده. فيعني بجد، بجد كميّة كميّة كميّة حاجة صعبة.
أكيد طبعًا يعني، أكيد طبعًا موضوع زي ده يضايق، ف لإن أنت كمان يعني أنت كمان دلوقتي يعني هو المفروض اللي أنت اشتغلت عنده ال3 أسابيع دول، المفروض دول أوّل أصلًا 3 أسابيع ليك، يعني المفروض كنت أنت تشتغل كان يهتم بيك، وأنت زي ما بتقول يعني ما كانش مُهتم بيك، كان عايزَك تعتمد على نفسَك، بس يعني دي طبعًا حاجة مش يعني مش كويسة، وده غلط طبعًا، لإن أنت لسه أوّل حاجة في المجال كُلّه، محتاج يعني إرشادات ليك أو تعليمات، فهو المفروض يعني كان هو يرشدَك، يقول لَك هتعمل إيه بالضبط، ي يِمشي معاك خطوة بخطوة، وبعد كده بقى يقدر إن هو إيه، يقدر إن هو يسيبَك بقى تعتمد على نفسَك، وهيكون بقى واثق فيك، ما هو بسبب برضه حركة زي دي، خلّتك يعني تِكره المهنة، فأنت يعني ما جرّبتِش تتكلِّم مع يعني ما جرّبتِش تتكلِّم مع خالَك ده، اللّي هو تفهّمه إن أنت مش فاهم حاجة أو أنت كده هتسيب الشُّغل، والّا أنت سِبت الشُّغل مُفاجئ؟
بالضبط كده. ده الصح. لأ والله أنا ما كمّلتش على طول يعني أنا وقتها في في تانية جامعة وكده أنا ما كمّلتش وقتها، أنا ما ما قدَرتش أكلمه أصلًا، عارف أنت اللي هو يعني أنا ما قدَرتش أكلمه، ما اكدبش عليك بصراحة، يعني لو هنتكلم بصراحة هو إدّاني مو هو إدّاني فلوس يعني إدّاني فلوس وكانت فلوس كمان أكتر من المفروض إن أنا استحقّها، يعني أنا في 3 أسابيع خَدت مُرتّب واحد شغّال معانا في المكتب بياخد ش بياخد مُرتّب أسبوعين، آآ مُرتّب قصدي شهرين، يعني عارف برضه مَبلغ كويّس ما خدّتش مَبلغ وِحِش. وحرفيًا يمكن خَدت المبلغ بتاعه ورحت جيبت بيه لاب آآ ف فادني في الدراسة يعني عمومًا فهو يُشكر. ولكن عارف أنت فكرة إن المهنة نَفْسها هُم متوقّعين إن أنا هانفع فيها، متوقّعين إن حتّى من تانية جامعة لمّا هُم شافوني نزَلت مع خالي وكده، افتكروا إن أنا عَندي شغف من ناحية المهنة. ما اكدبش عليك أنا كان عَندي وقتها شغف ناحية المهنة، ما عشان ما اكدبش عليك برضه يعني لو أنا كنت كده هاكون منافق معاك، بس أنا كان عَندي وقتها شغف ناحية المهنة وإن أنا قُلت لأ، دي مهنة كويسة ومش عارف إيه واديها واديها فرصة والكلام ده بس طبعًا لمّا حصَل الكلام ده ما حسّيت إن أنا لا يا باشا أنا ما بادّيش فرصة لحاجة زي كده ما ف خلّيش حاجة تعكنن عليَّ، حسيت إن أنا غلط. عارف أنت إحساس إن أنت تكون حاسس إن أنت غلط، حاسس إن أنت أهلك كلّهم ضدك، كلّهم شايفين لك حاجة أنت مش شايفها في نَفْسك. عارف أنت اللي هو يعني هاقول لك، لمّا الواحد مثلًا يتعيّن في الشغل، ماشي؟ وي ع وييجي مثلًا في الشغل كده ي مَرّة واحدة يلاقي نَفْسه مدير، فيقول لنَفْسه هُم الناس دول هُبل والّا إيه؟َ هُم الناس دول شايفين فيَّ حاجة أنا مش شايفها في نَفْسي؟ ممكن يكون كلامهم صح، وفي الغالب ممكن كلامهم غلط.
أيوهَ فاهم. أنا حاسس بيك طبعًا، يعني أنا حاسس بيك بصراحة لأن أنت يعني دخَلت مَرّة واحدة لقيتك شلت مسؤوليات كتيرة أوي وفعلًا أو قبَضت كمان مُرتّب حد كان شغّال بقي له أكتر يعني بقي له شهرين فاللي هو أنت فجأة الحاجات دي كلّها حصَلت لك المفروض الحاجات دي محتاجة تمهيدات، فأنا طبعًا حاسس بيك كويّس. بس يعني كنت أنا برضه عايز أقول لك حتّة إيه، إن أنت لمّا تتكلم مع أهلك مثلًا يعني أنت دلوقتي أهلك شايفين إن أنت هتبقى كويّس جدًا في ال في المهنة دي. طَب أنت ليه ما جرّبتش إن أنت تت معاهم أو مثلًا تنّقي كده في وقت يكونوا هُمّ كويسين فيه وت ويكون القعدة كده كويّسة وحلوة، أنت تفهِّمهم إن أنت مش حابب إن أنت تشتغل الشغلانة دي خالص وإن أنت أصلًا يعني تقريبًا كده أنت دخَلت الجامعة يعني علشان هُم عايزينك تدخُل الجامعة دي أو الكُلّية دي، فأنت دخَلت عشانهم، فليه بقى ما تفهِّمهمش إن أنت إيه، آآ إن أنت مثلًا داخل دخَلت عشانهم بس مش أكتر وأنت عملت اللي عليك بس أنت مش حابب الحاجة دي واللي أنت لو اشتغلت فيها مش هتب يعني مش هتعمّر فيها اللي هو ممكن شوية وتمشي، فاللي هو هتكون ضيّعت فيها وقت وخلاص. حاولت إن أنت تكلمهم والّا لأ؟
أيوَه، أيوَه. أيوَه، أيوَه. إمم، إمم. والله مش عارف أجيبها لك إزاي، أنا لساني ده اتْشَل أصلًا من كُتر الكلام. يعني لك أن تتخيّل، أنا من من فترة وأنا أتخرَّجت لحد بقى لي شوف أهو 3 سِنين بعد التخرُّج أهو، وأنا لساني ده ما فيهوش حاجة غير إن هو عمّال يفهِّمهم ويهدّيهم، أقعُد أسبوع وييجي الأسبوع اللي بعده "يا ابني ما تنزل في المُحاماة، يا ابني ما تنزل" كإن عارف أنت اللي هو كإن كده يعني كإن حصل لهم زهايمر كده ونسيوا الكلام وافتكروا مرّة واحدة لأ، إيه ده، ده إيه ده، ده إيه ده؟ <tsk> إزاي ما انزلش، إزاي ما انزلش في الشُغل بتاعي إحنا إحنا ما اتكلّمناش مك معاه، لأ لمّا نروح نتكلّم معاه نعكنِن عليه حياته، بنَفْس الطريقة. رغم على فكرة عايز أقول لك حاجة، يعني إن رغم إن مهنة المُحاماة مش هتجيب لي فلوس على فكرة، يعني لو إحنا برضه هنتكلّم بصراحة المهنة مش هتجيب لي فلوس. يعني هم متوقّعين مهنة ولكن بدون دَخْل بالنسبة لي. يعني أنا بالنسبة لي الشُغل التاني أصلًا اللي أنا باقعُد فيه كام ساعة بيجيب لي مهن بيجيب لي بجد والله يعني و مش عايز أجيبها لك مش عارف مش عايز أصدمك، بيجيب لي تقريبًا يعني لو أنا قعدت مثلًا يوم بحاله، أنا أه قبضت مُرتَّب يوم، تقريبًا مُرتَّب اليوم اللي أنا باشتغله في الشُغل التاني ده، يجيب لي مُرتَّب شهر من ال من المُحاماة، ده غير طبعًا الشُغل ال الأساسي بتاعي. أنا فمش هاين عليّا برضه أسيب الشُغل الأولاني. يعني ما أكدبش عليك، أنا فكّرت فعلًا في فكرة إن أنا آآ زي ما تقول إيه، أسيب الشُغل الأولاني و وأنزل في المُحاماة عادي، بس مش هاين عليّا، أنا بقى لي فترة في المهنة دي، بقى لي فترة حوالي تقدر تقول آآ سَنة أهو وداخل في أكتر من سَنة، م شغّال في المهنة الأولانية، فمش هاين عليّا، حاسِس إن أنا ناس اتعوِّدت عليهم وإن أنا خايف أسيبهم، أروح فين؟ يعني أروح أشتغل مع خالي تاني، طَب أروح في مكتب تاني؟ خايف، عارف أنت اللي هو خايف ومحتار، عندي حيرة كده جوّه دماغي اللي هو يعني عارف أنت اللي هو لمّا يكون في كذا صوت في دماغك كده ومش عارف تعمل إيه؟ بجد، فيعني
أيوه طبعًا. يعني أنا حاسِس بيك طبعًا وحاسِس بالشعور ده كويس جدًا، اللي هو أنت أنت عشان شغّال شُغلانة بقى لك أكتر من سَنة، فأنت خلاص اتعوِّدت على اتعوِّدت على الناس الموجودة واتعوِّدت على الشُغل، مع إنّك أنت عارف إن إن الشُغل ده مش بيجيب فلوس يعني كويسة، بس أنت مُعتمد على الشُغل التاني اللي هو بي أنت بتقول إن هو اليوم منّه بحق شهر كامل من الشُغلانة بتاعة إن أنت تشتغل مُحامي وكده. فبُص، يعني أنا هاقول لك على حاجة، أنا شايف برضه إن أنت تتكلِّم مع اهلك وت وتحاول تفهِّمهم إن أنت يعني ماشي، هتسمع كلامهم، وطالما أنت الشُغل الأولاني ده مش بيجيب فلوس قد كده، خلاص حاول إن أنت تستبدل فعلًا الشُغل الأولاني ده، بإنّك تنزل مُحاماة اللي هو تنزل تتدرَّب في أي مكتب، بس بلاش مكتب خالك وخلاص، ما تبُصّش للفلوس دلوقتي، بُص لمكتب تاني يكون هيعلِّمك، ناس هتعلِّمك فعلًا الشُغل اللي هو يقفوا معاك من الألِف للياء بحيث إن أنت تشوف نَفْسك وتدّي لنَفْسك فرصة وتدّي لأهلك فرصة برضه اللي هو إن هم يشوفوك برضه فعلًا عملت الحاجة اللي هُم عايزينها وأنت نَفْس الكلام شغّال شُغلانتك اللي هي بتجيب فلوس كويسة، يبقى ده جنب ده. وطبعًا حاسِس بيك إن أنت مثلًا هتبقى خايف إن أنت تجرّب تفشل وكده، بس أنت هتعمل اللي عليك يمكن برضه ال يعني ممكن الناس التانية اللي موجودة في الشُغل ده، هي تحبِّبَك في المهنة، فلو حبّيت المهنة يمكن إن أنت خلاص تشتغلها وتشتغل الشُغل التاني، يبقى الاتنين جنب بعض وفعلًا أنت رضيت نَفْسك و ورضيت أهلك برضه وتلاقي المشاكل كُلّها اتحلَّت.
أنت فاهمني؟ إمم، إمم. بالضبط. أيوه، أيوه. أيوه، أيوه. إمم، إمم. والله معاك حق وأنت يمكن نوَّرتني بصراحة بالفكرة دي. يعني أنا عارف أنت اللي هو على الأقل فعلًا ممكن يعني عارف أنت اللي هو، ماشي، ما أنا خلاص الناس اللي هاسيبهم دول هاسيبهم ما فيش مشكلة أو هاين عليّا، بس لازم في وقت ما، طَب افرض أنا سِبت الشُغل ومشيت ما هي، هي. والله لأ بجد كلامك نوَّرني بجد و وأنا ممكن أجرّب أعمل حاجة زي كده. بس والله بعيدًا عن كل حاجة، أنا حاسِس إن أنا بقيت أحسن دلوقتي بصراحة يعني لمّا فضفضت واتكلِّمت معاك والله بجد. يعني باشكُرك جدًا بجد إنّك سمعتني.
العفو، أنا موجود في أي وقت.